Allora adesso sto facendo 4, 5 volte, in cui il quinto giorno è praticamente solo di cardio. Esatto, sì, sì, alleno tutto il corpo, cioè
Sì, okay, quindi, mhmm, tante volte, okay. Okay. Mh. Quindi vuol dire che veramente ti piace proprio, cioè non è una cosa che fai sì, okay.
Un sacco, un sacco. Sì, sì. Mentre te karate per ora? Quanti allenamenti fai?
A Allora è ehm, diciamo che i mhmm, i quello c'era il corso in in gruppo, ed era, ehm, il martedì e il giovedì, sempre 1 ora.
Okay, sì. Okay.
L'unica cosa è che, uhm, non conciliavo con i miei orari lavorativi- il lavoro da un sacco di problemi a quanto pare- e quindi cosa è successo: uhm, in pratica ho dovuto, mhmm, uhm, prendere un'altra strada e il maestro mi è venuto incontro e ha detto: "Facciamo una cosa, uhm, un un corso privato." Infatti sto facendo lezione privata, quindi è ancora meglio, perché lui proprio mi segue passo per passo, qualsis sì, sì, sì, sì, sì, ehm, e infatti mi ha fatto anche i complimenti, perché veramente se sbaglio 1 cosa, riprovo e ci riprovo finché non ci riesco, perché, ehm, i uhm, non è na cosa sì è una cosa per migliorare il mio fisico, uhm, pro per definirlo, per tonificarlo, ma è anche una cosa per e sì, sì, per per staccare, ma anche perché, poi se vedi i risultati, sia nei movimenti che fai tecnicamente, ma anche a livello fisico, ti sprona ancora di più. Esatto. Diciamo che, uhm, farlo in casa, io ci ho provato anche durante il COVID, ci sono anche un po' riuscita, perché non avendo nulla da fare, avendo più tempo libro per potersi distrar stesso all'interno della propria abitazione, allora sì, riuscivo a farlo. Però, uh uhm, mhmm, dopo il COVID farlo in casa, no, cioè, mhmm, uno aveva più distrazioni, doveva studiare oppure doveva pu scendere per andare al lavoro oppure doveva appunto scendere per incontrarsi con gli amici o fare commissioni. Esatto.
Okay. Sì. Ah. Ah. Bello però. Sei proprio focus al cento per cento. È giusto così. Certo. Ma anche la tua mente. Ti aiuta anche 'sta cosa a continuare. Certo. Okay. Certo, ti esercitavi. Certo. Sì, non c'era più la scusa del: "Ho ho tutto il tempo del mondo", certo, certo.
E quindi non uhm, non sono sta per nulla costante. Uhm, quindi quello che mi aiuta diciamo, uhm, a non saltare 1 allenamento, è non fare l'allenamento in casa, quindi andare ehm, proprio una parte ci sia il fatto di pagare anche, no, diciamo aiuta. Sì, perché dice: "Io pago, devo buttare soldi? No, assolutamente no."
Okay. Certo in un altro ambiente. Sì, sei più spronata. No, infatti, infatti, assolutamente.
Ehm, mhmm, quindi ho optato per uno sport che mi potesse piacere, sia, ehm, che aiuti diciamo a migliorare em il mio fisico, ma dal mio punto di vista ovviamente; e anche una cosa che comunque non mi facesse annoiare. Per esempio a me per esempio a te piace la sala, gli attrezzi, a me non piace, una cosa che mi annoia molto, e invece il karate è una cosa che mi piace molto, cioè mi attira. Io sono una persona molto curiosa e mi mi dà mi trasmette deter una cosa di determinazione, e poi secondo me, può aiutare anche a livello, mhmm, uhm, quotidiano come anche autodifesa, una sor noi essendo donne è molto importante, sì, uhm, sapersi difendere insomma.
Certo. Okay. Molto. Okay. Okay. Molto bello, certo. Molto vero. Al giorno d'oggi soprattutto. Esatto.